Hm, tatsächlich war, glaube ich, beim ersten Mal wirklich meine Mutter dann noch dabei, d wo ich dann einfach nochmal nochmal fragen konnte. Ähm, aber das hat eigentlich seitdem dann geklappt. Meistens unterstützt mich mein Mann. Das ist eigentlich ganz praktisch, dass, ähm, einer praktisch, ähm, die Ente so in der Hand hat oder aufm Arm. Das sieht immer ganz lustig aus, weil das ist ja schon groß 'n großes Tier. Ähm, und der andere macht dann halt Salz, Pfeffer, Rosmarin drauf und dann wird halt mit der Hand schön eingerieben und das geht zu zweit natürlich echt besser, auch wenn man die dann eben füllt. Aber ich sage, das ist mittlerweile sind wir da echt so 'n eingespieltes Team, weil wir's seit Jahren jetzt auch schon immer Heiligabend machen. Und das ist natürlich dann auch so ja, so 'ne Familientradition. Ich hoffe, unsere Tochter, die ist natürlich auch schon, äh, relativ interessiert, aber die hat jetzt noch nicht wirklich Interesse mitzukochen. Ähm, aber vielleicht in paar Jahren.
Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Ah, okay. Ja. Ja. Ja. Aber das Grundinteresse ist schon 'n bisschen da? <chuckles> Ja, das ist ja schon mal gut. <chuckles> Ja, ja.
Genau, also, vielleicht also, essen tut sie's schon mal gerne. Also, das ist schon mal hm.
Ja. Und wie suchst dir auch die richtige Ente aus? Also, wo kaufst du sie dann? Und ja.
Ähm, also, ich gehe immer so 'n bisschen auf Nummer Sicher, muss ich sagen. Das heißt, im November, ähm, gibt's ja oft auch Enten ganz normal im Supermarkt dann tiefgefroren, immer so zwischen, sage ich mal, so 2,2 bis 2,4 Kilo. Und wir brauchen auch 2, weil wir sind 5 Personen. Eine wird dann nicht reichen mit 2,2 Kilogramm, weil da ist ja auch viel Knochen und alles dabei. Ähm, und dann kaufe ich mir immer schon mindestens 2, manchmal auch mehr, weil man kann die auch im im November mache ich auch ab und zu schon mal gern eine oder zum 1. Advent und habe eigentlich so was immer schon im Tiefkühler. Wie bitte?
Mhm. Ja. Ah, okay. Mhm. Ja, zum Testen auch oder? Zum Testen auch oder einfach so, weil ihr Lust habt?
Einfach so, weil weil's einfach gut schmeckt, ähm, und weil's einfach so schnell vorbereitet ist. Und gerade, äh, wenn man dann vielleicht, hm, so zum 1. Advent sagt: „Ach man geht vielleicht erst noch, äh, mit Freunden auf den Weihnachtsmarkt oder macht irgendwas und die Ente ist im Ofen, die stört ja keinen“. Ähm, und ich brauche ja nicht dabei sein und das ist eigentlich das Tolle bei dem Gericht, dass ich wirklich diese 4 1/2 Stunden mich um nichts kümmern muss. Ähm, also, d die die Flüssigkeit, ähm, ist immer noch da. Also, es kann eigentlich nichts passieren und ich kann halt wirklich, ja, guten Gewissens auch mal 2, 3 Stunden ausm Haus gehen.
Ja. Mhm. Ja. Ja.